वो यार अ, देखो ब हमारे जो पापा लोग होते हैं ना वो बड़े अनुभवी लोग होते हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ़ देखते हैं चीज़ों का उनको पता है उनको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक ज़रूरत नहीं होती वो बिल्कुल नहीं देते, तो वो बस सुन रहे थे और बल्कि वो तो नज़ारे ही देख रहे थे ट्रेन से बाहर। अच्छा, फ़िर वो व्यक्ति ने हमारा देखा चैनल देखा, उसने बोला वाओ आपने इनके साथ भी किया, इनके साथ भी किया, अच्छा इनके साथ भी काम किया। वाह! वाओ मैं म मतलब मुझे तो बहुत ख़ुशी हो रही है आपसे मिलके ये वो। हाँ, फ़िर बाद में ज़रूर अ, ये था कि वो ये इस भाव से था मेरे साथ कि उसको लगा था कि कॉलेज में पढ़ने वाली कोई लड़की होगी, एक नई दोस्त मिल जाएगी इस तरीके से। फ़िर बाद में क्या हुआ कि हस्ती ही बदल गई ना पूरी की पूरी। तो वो चीज़ अ, हालाँकि वो फेसबुक अ, या वो इंस्टाग्राम पे मेरे ज़रूर जुड़ा और काफ़ी सम्मान से वो मुझसे उसपे उसपे भी बात करता था, पूछता रहता था आप कैसे हो, क्या चल रहा है? क्या किया अभी आपने कोई फ़िल्म करी क्या ये वो, कभी-कभी इस तरीके से और कभी रील्स फ़ॉरवर्ड कर देना इस तरह से वो जुड़ा रहा। लेकिन हाँ, काफ़ी सम्मान के साथ और उसने फ़िर वही वाली बात है कि अ, मतलब अ आश्रम में रुकने वाली बात थी तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रुकना है, क्या करना है? तो आइडिया भी लिया था उसने कि कहाँ जाना है, कहाँ रुक जाऊँ जाके? और फ़िर चूँकि हम जिस आश्रम में जाने वाले थे उसने कहा कि ठीक है हम लोग पहले पहुँच जाएँगे, तो हम आपको एक बार बता देंगे। अगर वहाँ पे रूम खाली होगा तो हम आपको इंस्टाग्राम पे उसने ये नहीं कहा कि आप मुझे नंबर दीजिए, बिल्कुल नहीं कहा उसने। उसने कहा कि
हाँ। जी। <chuckles> हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। जी। अच्छा। हाँ, सही बात है। सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ। जी, इंस्टाग्राम आईडी ले चुके थे आप लो लोग जो एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी थी तो उसी पे उन्होंने देखा होगा आपका जितना भी काम था वो ठीक है।
हुँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल।
तो अ, ऐसा हुआ उसके बाद में के उस मुलाकात के बाद फ़िर उनका मैसेज आया हो या थोड़ी-बहुत बात-चीत हुई हो। कुछ भी उसके बारे में?
तो नहीं बस अ, जे क उसी दिन उन्होंने मैसेज किया था रात को कि हम आश्रम आए थे लेकिन वहाँ पर रूम खाली नहीं हैं। तो आप भी देख लीजिएगा हम भी कहीं और जा रहे हैं। तो अ, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे वहाँ पर वृंदावन में और हम मथुरा में ही थे पहले। तो मथुरा से वृंदावन जाने में हमें समय लग रहा था तो उन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे रूम नहीं है। तो फ़िर हम कहीं और रुके थे, वो कहीं और रुके थे। अ, फ़िर ये हुआ था कि हाँ, फ़िर जब वो लोग उन लोग का 15 वंद्रह दिन का टूर था, जब वो टूर करके चले गए थे। तो फ़िर ज़रूर उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आप कैसी हैं, आपका टूर कैसा रहा? हमारा टूर भी ऐसा रहा, वैसा रहा। बस ऐसे कुछ हल्की-फुल्की बात-चीत फ़िर 5-10 दिन में 1 आध मैसेज कि आप कैसी हैं कैसी हैं? ऐसे चलता रहता है कि 1 आध महीने में। वो 5-10 दिन, अब 1 आध, 2 महीने में बदल गए हैं कि आप कैसी हैं? क्योंकि मेरा कोई रिप्लाई ही नहीं जाता ना मेरे पास टाइम ही नहीं रहता इंस्टाग्राम देखने का।
हाँ, हाँ। जी। अच्छा। हाँ। अच्छा। जी। हाँ। जी। हाँ। क्या बात है! <chuckles> जी, आपने शायद आगे के लिए वो रास्ता छोड़ा नहीं, थोड़ा-बहुत अगर छोड़ा होता। तो शायद वो करते और फ़िर आदमी क्या है कि अपने अ, अपने मन में सोच लेता है कि ये थोड़ा-सा पहुँच से बाहर का मामला है तो रहने ही देते हैं। जी। <chuckles>
<chuckles> हो सकता है हो सकता है यही बात रही होगी।